وحتّة إنه يتجازى ديّة، آه حصل طبعًا، بس مش أنا اللي بيبقى ما فيش القرار في إيدي أنا، يعني أنا مش مدير المكان، حتّة يتجازى دي، أنا شُفت آه. بس أنا أنا أنا إمم. أ أنت إيه، هم ماضيين على عَقْد. ويمكن في في في بأ يعني يمكن من شركتنا اللي أنا شغ شغّال فيها، في بيتوزّع لِبْس على الموظفين. يعني اللبس بيبقى عندهم مخزن وعندهم تقريبًا يعني شِبه ورشة ب بتصنّع اللِبْس ده لل ل لل للناس ديّة ف أنت غصبٍ عنّك لازم هتلتزم. فأنت بقى أنا قُلت يعني أنا أنا ب أنا ممكن آخُد اللبس بتاع المكان وأنا ممكن أعدِّل فيه أو ممكن أجيب زيّه وأضبّطه وأجيب خامة على ع تريّحني، أجيب مثلًا مقاس يريّحني والدنيا بتمشي، أمّا اللي يتجازوا دُول بقى هم أحرار يعني <chuckles> ربنا يبعد عنّنا الجِزا يا رب.
<laughs> آه أيوه. تجرّب اللب آه. أنت كويس أوي. أنت بما إن قُلت المقاسات والحاجة اللي تريّحك، إيه أكتر قطعة لِبْس أنت لبستها مثلًا أو مثلًا شكل معيّن حسّيت إن هو فعلًا بيمثِّلك ومش حابب إنه أنت تقلعه أبدًا أو يعني حابب دايمًا تلبسه في أي مناسبة وفي أي مكان؟
آه. آآ هتصدّقني لو قُلت لك إن أنا باحب الجلابية؟ <laughs> غريبة، يعني هي يمكن ما لهاش علاقة لا بالأناقة شوية ولا بال <chuckles> ولا بالجو ال العظيم اللي إحنا بنتكلّم فيه، بس هي أريح حاجة وال
<laughs> <laughs> أنت الجلابية بالنسبة لك هي هي أي أحسن حاجة ف لبستها يعني.
آه والله. و وباستنّى يوم الجمعة عشان ألبسها كده بحُريّة بقى، خلاص كل الناس بتبقى لابسة جلاليب ورايحة المسجد، باحبها أوي. وفي البيت على طول لابسها يعني، أريح حاجة أحبّها والله الجلابية، يا ريت يفرضوها علينا كُلّنا ونلبس جلابيات كده
طب أنت أنت بالنسبة لك لو هم قالوا لك تدفع فلوس في مقابل إن أنت تروح الشغل مثلًا بالجلابية بَدَل <chuckles> بَدَل ال بَدَل الفورمال يعني.
أظُن ده يعني لأ أظُن ده ندفع فلوس! لأ أظُن ده يعني <chuckles> ف فَرَضيّة مستحيلة، ما فيش شركة هتفرض على الموظف إنه يلبس جلابية لإن هتعوق عمله أظُن يعني، فعلًا يعني أنت لو لابس جلابية وبتاع وشغلك فيه حركة أو كده مثلًا حتى لو لو أنا عامل مش هاتكلّم بقى على شركتي الخاصة العالية ديّة، لو أنا مثلًا أنا عامل في مصنع و و و وطلبوا منّي ألبس جلابية وكده وده هيبقى على هواية، والله كده أنا كده عامل الأمان مش هيبقى م م موجود، لإن أنا عامل في مصنع ليّا لِبْس زِي معيّن، خوذة مش عارف عفريتة، لو لبست جلابية هاموت. فما أظُنّش يعني ممكن يحص اهم.
<chuckles> أها. الSafety. أيوه بالضبط. طب أنت